E i Linkin Park, che poi vabbè, poi purtroppo è successa la tragedia che doveva succedere.
Mh-mh. Certo.
Ehm, ho visto cioè, al giorno d'oggi, all'età che ho, mi rendo conto di aver visto davvero tanti concerti e ho sempre speso soldi per quello, se potevo spenderli; quindi per me vale davvero tanto questa cosa.
Mh-mh. Okay, e quin eh, infatti, no, t quello ti volevo chiedere. Ehm, ad oggi, quindi, come sei arrivata? C come ehm, definiscimi, insomma, i gusti tuoi a livello, diciamo, attuale, quindi di oggi.
Oggi ti dire: sì. Allora, ehm, oggi ho un misto, nel senso ho avuto la p possibilità di ampliare sempre di più la mia conoscenza del rock, anche più di nicchia, oltre che le nuove band di degli ultimi anni, come per esempio i Fontaines D.C., che
Mh-mh. Wow, fantastici.
hanno fatto un boom da non sì, Fontaines D.C. pazzeschi, l'ho visti anche loro, veramente bravi. Attualmente sono una delle band che ascolto di più, mi son piaciuti tanto, oppure anche i Nothing But Thieves sono molto bravi; cioè più giovani, più di i Greta Van Fleet, giovani proprio che ripre i Greta Van Fleet riprendono molto i Led Zeppelin negli anni '70, quindi è come una rinascita.
Mh-mh. Certo, a livello anche vocale vocale ricordano molto quel mondo dei dei Led Zeppelin.
Eh, hai ragione tantissimo. Ehm, vabbè, continuando ad andare ai concerti, tipo, ehm, io ieri ho comprato i biglietti per i Foo Fighters, che verranno a Milano quest'estate
Mh-mh.
ehm
Beh quindi sei una un'assidua frequentatrice di dei live. Bello.
<chuckles> sì, tantissimo. I Muse che li ho visti 6 volte.
<chuckles> Affezionatissi
sono la mia band preferita, sì, proprio affezionatissima.
Vabbè, live, poi, cioè, insomma, potrai confermarmi anche tu che sono incredibili, no. Hanno pur essendo solo in 3, hanno un un un impatto sonoro devastante, no?